Ah, ich muss schon sagen, also dieses Thema, so Schlafrhythmus, Schlafroutine, ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt, ähm, eigentlich täglich, muss ich gestehen, weil also morgens habe ich tatsächlich wirklich 'ne super Routine. Mein Wecker geht immer um die gleiche Uhrzeit, jetzt gerade so in der Woche von Montag bis Freitag. Ähm, und dann stehe ich auch auf und habe dann auch wirklich meinen absoluten Rhythmus, der auch sehr durchgetaktet ist, gerade so so, sage ich mal, die 1. 1, 2 Stunden. Ähm, aber abends habe ich das gar nicht. Das ist wirklich abends also also, ähm, mein mein Schlafrhythmus, würde ich sagen, der der hat der ist, äh, so in diesem Zeitraum zwischen, sage ich mal, 22:00 und 2:00 nachts, also da gibt's irgendwie so gar keine festen Sachen, ähm, sondern das ist total individuell auch danach, wann ich abends so mit allem anderen so fertig bin. Also, bei mir geht's auch darum, ich bin teilweise auch abends mal noch berufstätig, dann habe ich auch 'ne Familie und 'n Haushalt, auch wirklich ja viel noch so drumherum, sage ich jetzt mal. Und deswegen kann ich eigentlich gar nicht sagen, so 23:00 ist bei mir immer Schluss und dann gehe ich ins Bett, weil ich einfach, ähm, ja dann teilweise zum einen noch nicht müde bin oder dann einfach auch z äh, das Gefühl habe, ich habe noch keine Zeit für mich gehabt, um die dann irgendwie, ähm, entspannt vielleicht mal vom Fernseher zu verbringen oder so.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Okay, verstehe. Und was wäre denn so die Zeit, wo du sagen würdest, da würdest du eigentlich am liebsten ins Bett gehen?
Ja, also sagen wir mal so, mein Wecker geht immer um 05:45, wenn ich jetzt mal so 'n bisschen zurückrechne. Ja 23:45 sollte ich eigentlich schon schlafen, dass ich so 6 Stunden wäre schon ganz schön, wenn ich die hätte. Aber tatsächlich, ähm, ist es bei mir aktuell meist so, dass wenn ich dann endlich, äh, vom vom Erdgeschoss ins Obergeschoss gehe und dann, klar, noch mal ins Bad und alles und dann irgendwann im Bett bin und dann mein Wecker noch mal ganz bewusst gucke, ob auch alles gut gestellt ist beim Handy. Das mache ich tatsächlich abends immer. Dann zeigt er mir immer an, 5 Stunden irgendwas. Und da und dann bin ich ja noch nicht mal am Schlafen. Also das ist ja nur <giggles> also bevor ich dann versuche einzuschlafen. Und deswegen ist mein aktuelles Schlafpensum hat hat eher 'n Defizit, so würde ich das jetzt mal nett ausdrücken.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, oh je. Mhm. Mhm. Gut, aber selbst 6 Stunden sind ja eigentlich auch noch relativ wenig. Äh, meinst du denn, das reicht dir, wenn du 6 Stunden hast oder sollte man da nicht eher so 7, 8 Stunden mäßig anpeilen?
Na ja, aber wenn ich jetzt um 05:45 aufstehe und würde 8 Stunden schlafen wollen, dann müsste ich ja schon um 21:45 also im Bett liegen, beziehungsweise dann wirklich schon schlafen. Also Viertel vor zehn, also ich ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal 8 Stunden geschlafen habe. Also k also wirklich nicht, deswegen dachte ich, also mit 6 Stunden wäre ich, glaube ich, schon irgendwie ganz glücklich, weil ich, ähm also vom Typ her bin ich schon eher die Nachteule, also das schon. Also, ich bin wirklich eher jemand, der auch, ähm, abends dann noch mal zu relativ produktiv sein kann. Also gerade, wenn ich an mein meine Schul Studentenzeit, all so Mögliches zurückdenke, dann war ich eher jemand, der sich irgendwie auch mal nachts um 2 dann 'n Wecker gestellt hat hat, bis bis morgens um 5 gelernt, sich noch mal 'ne Stunde hinge gelegt und bin dann irgendwie da zur Uni oder zur Schule gegangen und habe dann meine meine Arbeit oder Klausuren geschrieben. Also, ich bin schon eher so 'n Nachttyp, aber ich denke mal so 5 Stunden auf Dauer. Also, ich merke schon, dass ich dass ich manchmal morgens echt müde bin.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, und morgens später aufstehen ist überhaupt gar keine Option?
Nein, tatsächlich nicht dadurch dass, äh ich habe 'n schulpflichtiges Kind, also meine Tochter muss morgens immer zu 'ner bestimmten Uhrzeit ausm Haus. Ähm, und das ist natürlich auch 'ne Zeit, die wir dann auch zusammen morgens haben, um natürlich noch mal 'n bisschen zu reden, um dann auch vielleicht noch mal ja, so ganz klassisch, morgens werden noch mal Vokabeln abgefragt, wenn dann 'n Test ansteht. Ich mache ja auch Frühstück und solche Sachen. Ähm, ja und das, hm, ist natürlich mir schon sehr wichtig, dass ich dann für sie da bin. Und zum einen, ähm, gehe ich gehe ich auch an 2 Tagen die Woche meist ins Büro. Ähm, da habe ich zwar Gleitzeit und kann dann zwischen 8:00 und 9:00 anfangen, aber dann möchte ich natürlich dann auch nicht auf 'n letzten Drücker hinkommen. Und die anderen Tage arbeite ich im Homeoffice, dass ich mir eigentlich schon als Uhrzeit morgens als Arbeitsbeginn eigentlich immer so 'ne Zeit, sage ich mal, so so 8:00 8:15 spätestens setze.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ne. Mhm. Hm, okay, ne, das ist natürlich dann verständlich. Die Zeit ist ja dann auch wirklich wichtig. Gut, okay. Hm, ja, also optimal ist es zwar trotzdem auch nicht, nur 6 Stunden zu schlafen. Ich kann vielleicht kann man da auch so 'n bisschen schrittweise vorgehen, hm, was früheres Schlafen angeht. Hm, du hast gesagt, du bist bis abends noch berufstätig. Bis wie viel Uhr geht das denn?
Mhm. Hm, also ich dadurch, dass ich dann im Homeoffice an an manchen Tagen auch bin, bin ich da eigentlich relativ flexibel. Aber ich bin schon jemand ähm, ich habe auch im Erdgeschoss mein Büro und wenn ich dann hier vielleicht mal noch vorbeigehe oder mir fällt noch irgendwas ein und sei es mal nur eben 'ne E-Mail zu checken oder irgendwas, was so das Thema Urlaubsplanung, wo ich grad auch so mittendrin bin, ähm, dann w da an irgendwas denke, dann kann es auch mal sein, dass ich mal eben kurz am Rechner, der ist meist auch wirklich, ähm, viel an am Tag, also, der ist eigentlich fast den ganzen Tag an, dass ich jederzeit mal eben schnell mal was nachschauen kann und alles Mögliche. Und dann kann es sein, dass ich dann auch hier echt versacke. Also, es ist dann so, ich ich google irgendwas und gehe von hier nach da, von einer zur nächsten Seite, um irgendwas Bestimmtes zu suchen. Und dann, wupps, sind 2 Stunden um und dann ist es wieder nix mit früh ins Bett gehen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, meinst du, du könntest dir eventuell so was wie 'ne Deadline setzen, bis wie viel Uhr du maximal arbeitest? Denn, so was wie Urlaub checken, ich meine, das könntest du dir auch theoretisch auf auf irgend 'ne Liste aufm Handy schreiben und am nächsten Tag machen.
Ja, aber am nächsten Tag fange ich ja immer morgens gleich dann meistens an wieder an zu arbeiten. Deswegen ist das dann immer so diese Zwickmühle, wo ich für solche Sachen, grade irgendwie habe ich das Gefühl, eh sehr wenig Zeit habe und die Zeit nehme ich mir dann meist eher abends, ähm, in der Zeit, wo wo ich eigentlich dann auch auch eher schlafen sollte. Aber du hast natürlich recht. Ähm, ich ähm ich könnte mir natürlich ich habe au ich habe auch diverse Listen tatsächlich, ähm, dann so 'n Stichwort draufschreiben, einfach, dass ich es nicht vergesse. Ei einfach diese Idee, die mir vielleicht grad noch gekommen ist oder vielleicht auch die Seite, wo ich noch mal irgendwas nachschauen will. Ähm, aber ich bin jemand, dass ich mache so was eigentlich immer gerne sofort. Ähm, grade wenn ich dran denke, dann dann beschäftigt mich das ja auch, ähm, und dann erledige ich so was eigentlich immer immer wirklich gerne sofort.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja, das ist ja natürlich verständlich und erst mal auch 'n Lob löbliche Sache. Ähm, meinst du, es wäre halt trotzdem möglich, irgendwo 'ne Dlea Deadline zu ziehen, weil, ich meine, ne, dir fällt es ja eigentlich relativ spontan ein. Das heißt, ist ja nicht unbedingt dann was, was jetzt vielleicht, ne, im Arbeitsalltag irgendwie so direkt dazugehört hat, ne? Das war jetzt also anscheinend nicht so ganz dringend. Ich meine, klar, du erledigst das dann direkt, aber vielleicht trotzdem, dass man da so 'ne Deadline setzt, bis wann man das gemacht haben muss und irgendwo so 'n Endpunkt zu setzen irgendwie, ist das realistisch?
Mhm. Ne, das stimmt. Ja das wär wäre natürlich toll und das würde ich mir auch wirklich wünschen, aber ich muss schon sagen, ich glaube, das das Hauptproblem bei der Sache ist wirklich eher meine Selbstdisziplin. Ja, dass ich wirklich, ähm, ja s es gibt natürlich diese Tage, wenn ich morgens früh aufwache, also ach das war, ich glaube, gestern erst wieder. Ich bin wach geworden, da war's 5:10, wo ich dachte: „Oh nein, oh verdammt.“ Und a auf der einen Seite, „verdammt, warum bin ich jetzt schon wach“ und auf der anderen Seite, „ach wie schön, ich habe ja noch, ähm, so 35 Minuten“. Und dann ist natürlich da bin ich einmal schnell kurz ins Bad, weil ich dachte: „Ach komm, sonst kannst du gar nicht wieder einschlafen.“ Einmal schnell ins Bad, dann wieder ins Bett, wo ich dachte: „Ah komm, immer noch 'ne 0,5 Stunde Zeit”, wo ich dachte: „Ach wie schön, kuschelst dich noch 'n bisschen hin“ und dann ist, glaube ich, das Schlimmste passiert, was passieren kann. Ich bin noch mal tief und fest eingeschlafen. Und dann war's wirklich so, dass der Wecker mich dann wirklich aus diesem Schlaf gerissen hat. Ähm, und dann kam natürlich auch so die diese Selbsterkenntnis, wo ich dann gesagt habe: „Heute Abend gehst du echt mal früher ins Bett, dass du auch wirklich mal nicht so müde bist wie jetzt dann wieder.“ Ähm, na ja, aber am <sighs> aber abends bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich denke, „ach, ich will ja dies noch und das noch“. Und dann vergesse ich einfach oft diese guten Vorsätze.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Na ja, okay, hm, vielleicht kannst du ja also was manchen Menschen auch dabei hilft, ist halt, ähm, dass man sich den Wecker vielleicht nicht unbedingt nur morgens stellt oder so. Oder also manche Leute stellen zum Beispiel morgens auch gar keinen Wecker, sondern die stellen abends 'n Wecker, wenn Schlafenszeit ist. Also gut, du wirst halt wahrscheinlich beides brauchen, weil 6 Stunden der Körper braucht wahrscheinlich eher nicht so de wirklich nach 6 Stunden auf. Aber, dass du dir vielleicht wirklich abends schon 'n Wecker stellst, wann Feierabend ist und, äh, wann du halt da ins Bett gehst, so irgendwie in die Richtung.
Mhm. Ah, okay. <chuckles> Mhm. Also, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, dass ich dass ich, äh, mir praktisch abends 'n Wecker stelle, um vielleicht vom Schreibtisch oder vom Sofa dann aufzustehen, um ins Bett zu gehen. Ja, und morgens halt dann der Wecker, um dann wieder aus dem Bett aufzustehen. Ähm, tatsächlich passiert es mir auch manchmal also es gibt natürlich, äh, auch mal Abende, wo der Körper dann schon sagt: „So, jetzt ist mal Schluss.“ Und dann fallen mir auf dem Sofa die Augen zu. Und selbst dafür wäre der Wecker natürlich toll, weil es ist natürlich, ähm, auch nicht so schön. Auch mein Mann steht da natürlich auch nicht drauf, wenn ich dann nachts um 2:00 erst irgendwie hochgeschlichen komme, weil ich dann aufm Sofa mal eingeschlafen bin. Ähm, und selbst da würde mir natürlich dann auch der Wecker helfen, un um mich dann noch mal schnell aus diesem 1. kurzen Schlaf zu reißen, um dann auch richtig ins Bett zu kommen.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm, ja, und die Pro-Variante wäre es halt wirklich, dass du diesen 2. Wecker also diesen Wecker quasi, ne, dass du dir da vielleicht wirklich 'n analogen Wecker nimmst und den sogar ins Bad stellst. Dann gehst du quasi Zähneputzen, du musst ja sowieso ins Bad, um den auszumachen, <chuckles> und da ist schon 'ne große Hürde von der Couch runter, äh, gemeistert.
Das geht tatsächlich nicht, aber wäre auch ’ne gute Idee, weil, ähm, ich benutze zu ähm, abends das Bad im Obergeschoss <chuckles> und nicht das im Erdgeschoss. Und direkt daneben ist ist das Schlafzimmer meiner Tochter, und die sitzt dann senkrecht im Bett, wenn ich da 'n Wecker hinstelle. Also, ich denke, es ist da wirklich eher das Handy, ähm, das dann eh oft bei mir aufm Couchtisch oder irgendwas mit liegt, ähm, ähm, was ich dann al äh, ja, als Zweitwecker sozusagen dann für sowas nutzen könnte. Aber ich finde es von der Idee gar nicht schlecht, ähm, da so 'n Wecker zu stellen. Ich hoffe, ich kann mich dann wirklich trennen, weil was mich natürlich auch sehr oft abends vom Schlafen abhält, ist natürlich so das Thema so Netflix, Serien, Binge-Watching. Also, das ist etwas, was mich natürlich auch sehr oft, ähm, ja, um meinen Schlaf bringt.
Mhm, ja. <giggles> Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja, das ist natürlich tricky. Ähm, hm, okay, und also sind das dann so Serien und schaust du da mehrere Folgen am Stück dann, und wie viele ge äh, schaust du dir da?
Ja, genau, genau, das ist das Problem. Also ich ich liebe Serien. <laughs> Genau, also genau das ist hier das Problem. Ich liebe Serien, ähm, und meistens ist natürlich klar dieser Cliffhanger am Ende einer Folge, der dann, ähm, ja, mich natürlich verleitet zu sagen: „Ey, komm, ich weiß es eigentlich besser theoretisch“ und sage: „Nein, eigentlich müsstest du jetzt ins Bett, aber nur mal eben die ersten 10 Minuten, nur ganz kurz gucken, wie es weitergeht“. Ähm, ja, und der und dann, wenn’s dann so spannend ist, dann merkt man ja manchmal echt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und gerade, ich brauche ja aktiv auch gar nichts tun. Die nächste Folge wird ja automatisch gestartet. Äh, die Fernbedienung, die kann ja sonst wo liegen, interessiert ja gar nicht, weil ich brauche ja nichts tun. Und ich glaube, das macht es dann noch mal schwerer für mich, dann auch wirklich, ja, diesen Absprung dann auch zu schaffen.
Alle. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Oh, ja. Oh, aber die Funktion kann man normalerweise, soweit ich das aufm Schirm habe, auch abstellen, ne, dass nicht eben die nächste Folge dann direkt läuft, sondern dass man das wirklich so einstellt, dass man da von Hand drauf drücken muss. Und dann wiederum bräuchtest du ja die Fernbedienung.
Ah, okay. Ah, okay, das wäre natürlich auch noch so praktisch, so so ’ne 2. Hürde, die die ich mir vielleicht einbauen könnte, um dann auch wirklich eher ins Bett zu kommen. Grade wenn die Fernbedienung und und das Handy mit Weck Weckfunktion dann vielleicht 'n Stück weiter weg liegt, ähm, genau, da müsste ich aufstehen, um den Wecker auszumachen, um ins Bett zu gehen. Dann bin ich ja schon aufgestanden. Und dann, äh, für die nächste Folge müsste ich dann ja auch aufstehen. Du, ich glaube, das ist natürlich sehr interessant. Ich glaube, ich gucke mal heut Abend, ob es da wirklich die Möglichkeit gibt, das auszustellen, weil das würde mir, glaube ich, schon auf jeden Fall helfen.
Mmh. Mhm. Mhm. Mhm. <giggles> Oh, das klingt doch super. Also, äh, ich drücke dir wirklich ganz fest die Daumen, dass das hilft. Guter Schlaf ist auf jeden Fall sehr wichtig, den solltest du nie vernachlässigen und ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Mmh. Super, vielen Dank, ich teste das gern mal.
<giggles>